Bah, complètement. Quand tu prends des chemins différents, c'est sûr qu'en fait, même, hem, je pense tout simplement, ça dénote aussi que tu vis pas la même chose donc tu vas pas te comprendre. Genre quand tu es amie avec quelqu'un, c'est souvent que tu te comprends sur certaines choses et du coup, si au bout d'un moment, tu prends des d des directions complètement différentes, des façons de penser différentes, heu, tout un tas de choses qui font que, bah, ça te rend vraiment, heu, différent de la personne, au point qu'il y a plus rien en commun. Après, c'est difficile de conserver une relation parce que tu vas dire un truc, ça peut être mal interprété ou alors ça peut être en mode, heu, soumis à un point de vue, tu vois, heu, autre. Tu peux te dire: «Heu, la personne, elle donne son point de vue, en fait, elle se croit meilleure que toi.» Enfin, il peut il y avoir beaucoup de choses, tu vois, genre, heu, d'être en désaccord avec, heu, la personne, ça peut être, heu, difficile aussi, je pense. Suivant comment les gens, heu, énoncent leur point de vue et tout, heu, enfin, je sais que moi, tu vois, par exemple, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est, hem, des fois je me sens un peu prise de haut, tu vois, sur certaines choses. Quand je dis, heu: «Ah bah, je vais faire ça ou quoi», on va me dire, heu: «Bah, écoute, heu, si tu penses que c'est bon pour toi, heu, fais-le». Genre, tu sais, avec un ton, heu, un ton un peu condescendant, tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr, ouais. Oui. Oui. D'accord. Oui. C'est oui mais en en fait, heu, pourquoi ils se permettent ce genre de commentaires? C'est ç qui me
Non mais c'est ça, enfin des fois juste, heu, je te dis ce que je veux faire. Déjà en fait moi je suis dans je pars du principe, je suis dans le partage avec toi, tu vois, je te dis déjà ce qui se passe dans ma vie et ce que je veux en faire de ma vie pour moi c'est c'est, mmh, c'est un truc de fou, tu vois, de dire ça, genre je partage pas beaucoup et heu, je reste beaucoup en surface, on va dire, pour la avec la plupart des personnes. Je j'évite de donner trop d'éléments personnels parce que je trouve qu'après, heu, tu tu dévoiles trop de choses, heu, mmh.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, heu, parfois il y a il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder pour soi et heu, parfois, c le pire c'est qu'il y a certains de tes amis qui peuvent être jaloux de toi sans que tu le saches et en fait ils vont te
C'est ça. Ah oui, ah mais il y a en ils vont mettre beaucoup de compétition, ouais. Mmh.
ils vont te gâcher tes moments de réussite ou tes moments de joie. Juste, heu, parce qu'ils sont pas, heu, tu vois, sur le devant de la scène, on va dire ça comme ça.
Mmh. C'est ça, exactement. Moi, il y a un truc avec lequel j'ai j'ai beaucoup de mal, c'est quand je me rends compte que la personne, en fait, elle ramène beaucoup de choses à soi. Heu, genre, heu, je sais pas, tu vas parler d'un truc et tout et en fait, il va trouver un moyen de de détourner le sujet pour dire: «Ah, bah heu, moi, heu, c'est pareil, voire moi, ah oui, moi, c'est pire, hein, j'ai ça» enfin, heu, c'est bon, genre, heu, là, on n'est pas en train de parler toi, on pourra parler de toi dans 2 minutes, mais juste coupe pas le la discussion pour essayer de ramener l'attention à toi, enfin
Oui. Ouais. Bien sûr, ouais. Exactement, ouais.
je trouve c'est un peu malsain en fait des fois. C'est ça aussi, c'est que je trouve que le conflit, tu vois, il peut il peut survenir quand tu te rends compte que la relation elle est elle va sur des des pans un peu malsains, quoi, enfin
Ouais. Ouais, tout à fait, heu, je veux dire il y en a qui exagèrent, heu, vraiment.
Ouais.
O ouais.